Gardırobunda vazgeçemediğin bir parça var mı?
Var, böyle sorunca aklıma 2 tane parça geldi aslında. <chuckles> Evet.
<chuckles> Öyle mi? O paylaşabilir misin benimle ikisini de?
Tabii 1 tanesi siyah düz bir kumaş pantolon, aslında kurtarıcı bir parça olarak aklıma geldi. Diğeri de bana annemden kalan, annemin de gençliği zamanında giydiği, böyle, eee, eski moda olan ama şimdi işte çok moda oldu ya vintage deniyor hatta şimdiki, eee, güncel zamanda, öyle olan bir kazak var. Böyle. Ne renk? Bir sürü renkli aslında, daha böyle alt tonu daha gri, üzerinde ama kahverengi işlemeler var, biraz daha böyle bana büyük beden geliyor, taytların üzerine falan da giyebildiğim bir parça.
Tamam. Hı hı. A. Evet, evet. Hı hı. Ne renk? Hımm. Hı hı. Imm, çok güzelmiş. Ya, a özellikle annenden bir ya a parça olması da gerçekten çok hem nostaljik hem de maneviyatı güçlü bir parça desene gerçekten hoşmuş. E, peki
Evet. Evet, tam olarak öyle gerçekten.
Devam et. <chuckles>
Eee, bir de eskiden moda olan şeyler artık moda oldu. Ben anneme hep çok kızardım. Neden saklamadın kıyafetlerini neden saklamadın kıyafetlerini! Bak, şimdi ben tekrar almak zorunda kalıyorum. Bir de o zamanlarda olanlar gerçekten çok daha kaliteliymiş. Eee, o yüzden öyle bir parça, 1 tane de olsa çıkması gerçekten çok iyi oldu. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Çok sevindim senin adına gerçekten de. Eee, peki mesela bu parçayla ilgili annenin sana hediye ettiği ya da eğer el örmesiyse, eee, anı f hatırlayabiliyor musun acaba ya da bu pantolonunu aldığın ilk günü, ııı, bana anlatabilir misin? Böyle bir anın var mı kıyafetlerle?
Var, hı hı. Var, tabii. Önce kazaktan başlayayım, daha duygusal bir anlamı olduğu için ondan başlamak istedim. Şöyle oldu aslında. Annem de unutmuş o kazağın varlığını. Eee, daha sonra annem, teyzem, ben, eee, onların köyüne gidiyoruz ve oradan çıkıyor bu kazak aslında. Hani, orada bekliyormuş aslında o kazak. Eee, gerçekten ve o değerli, hani, yani, güzel de bir kumaşı, yıllardır hiçbir şey olmadan kalmış kazak sonuçta orada. Daha sonra biz onu getiriyoruz. İşte kuru temizleme, o bu şu biraz şey yapıyoruz tabii yıllardır beklediği için, eee, ne olursa olsun, hani, bir yerin altında kapalı bekliyor diye. Eee, ondan sonra, hani, tam benim de olmadı bu arada şu an ama ben de giyiyorum, annem de giyiyor. Hatta teyzem de bazen giyiyor. <chuckles> Kimde kalırsa.
A. <chuckles> Hı hı. Hımm. Ay, inanmıyorum. Çok güzelmiş. Hı hı. Hımm. Öyle Ay, o kadar güzel. Ay, çok güzelmiş gerçekten. Eee, böyle değerli bir parçanın da, hani, hepinizin arasında zaman zaman giyilmesi de çok hoşmuş gerçekten. Eee, peki, başka bir şeyi daha sorsam mesela bu şeyleri, eee, siyah pantolondan gidelim. Bu pantolonun kesimi nasıl? Aaa, onun dışında, işte, paça boyu nasıl? Imm, genel havası nasıl? Ne tür parçalarla kombin yapıyorsun? Biraz anlatabilir misin?
Evet. Evet. Hı hı. Tamam. I hı. Tabii, yani, siyah p pantolon benim olmazsa olmazım çünkü kurtarıcı bir parça bence benim için.
Neden böyle düşünüyorsun kurtarıcı olduğunu mesela?
Çünkü üzerine ne giyersem giyeyim, eee, oluyor ve hangi ortama gireceksem gireyim onunla uyumlanabiliyor. Yani, bir kahve içmeye gideceksem de üzerine basit bir şeyle çok, eee, spor bir kombin elde edebilirken. İşe gideceğim zaman üzerine bir gömlekle, hava soğuksa üzerine bir kazakla aslında ofis ortamına da uydurabiliyorum. O yüzden aslında
Hımm. Çok güzel. Hı hı. Anladım. Çok amaçlı. Hı hı.
Kesinlikle.
Eee, çok güzelmiş gerçekten. Peki, bunu acaba nasıl bir ayakkabıyla ya da nasıl bir çorap giyiyorsun içine kombinliyorsun? Onu da merak ettim açıkçası.
Şöyle benim, eee, kumaş pantolonda tabii ki de 1 tane daha var, daha böyle, eee, dar ve üstüme oturan tarzda ama benim asıl vazgeçemediğim parça daha bol böyle düz inen tarzda kumaş pantolonlar olur ya, böyle üzerine bol bir şeyle de çok havalı durur, üzerine daha dar bir şeyle de çok havalı durur. Aslında vazgeçemediğim parça öyle bir siyah pa eee, pantolondur. Altına da ayakkabı seçimim tamamen mevsime bağlı oluyor, yani, hani
Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Her şey gidiyor mu peki bunun altına birçok şey? Mesela spor ayakkabı ya da işte bir botla vs. giyebiliyor musun her mevsim?
Evet, giyebiliyorum, her mevsim giyebiliyorum. Tabii, ımm, mevsimine göre olan daha kalın bir siyah pantolonum da var, yaz için daha ince 1 siyah pantolonum var ama, hani, her ortamda ve her mevsimde, koşulda giyebileceğim bir, eee, çeşidi var, yani. <chuckles>
Hıı. Hı hı. 1 tanesi. <chuckles> Anladım, çok güzelmiş. Peki, mesela kemer takıyor musun bu pantolona? Eee, böyle kemer takma yeri var mı? O tarz bir havası var mı? Onu da merak ettim.
Kesinlikle, yani, bence bu tarz parçaların en önemli kısmı zaten bu tarz şeylerle o kombini tamamlamak. Eee, yani, o siyah pantolonu düz giyip üzerine herhangi bir kazak giydiğimde çok ne derler basit duruyor benim için öyle. O yüzden bir kemerle belki bazen kemer erine taktığım bir fularla onu biraz daha aslında, eee, kendime göre uyduruyorum o parçayı.
<chuckles> Hıı. Takmak istiyorsun. Hı hı. Anladım. Hı hı. Ve bir bir de tabii ki o anda en önemlisi gidecek olduğun, eee, ya da içinde bulunduğun durumu ortama göre seçiyorsundur kombinlerini. Sonuçta k herkes, eee, tüm dünyada aslında senin gibi böyle hem manevi açıdan hem de genel olarak, eee, kendisi için kurtarıcı parça mı diyeyim, eee, bu tarz şeyleri gardırobunda bulunduruyor ve herkesin de sevdiği şey ayrı oluyor gerçekten. Seninkiler de hem manevi açıdan, eee, bir parça, bir de her şeye gidebildiği için siyah bir pantolon. Eee, peki başka bir şey daha sorayım. Şimdi diyelim, eee, bunlardan 1 tanesini düşünelim. Aslında şey, eee, kazağın kombinini de anlatabilir misin öncelikle? Daha sonra başka bir şey soracağım ama kazağın kombinini merak ettim.
Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Tabii. Tabii kazak aslında dediğim gibi biraz daha böyle üzerime büyük gelen bir bedende olduğu için daha çok altında dar şeylerle kombinlemeyi seviyorum. Eee, tayt gibi, daha böyle dar bir pantolon gibi, eee, ya da üzerine en azından bir tık daha bol böyle şu anda işte platformlarda ya da mağazalarda görebileceğimiz ismiyle mom jeans denilen o kot pantolonlarla, içine de sokarak böyle o annem zamanındaki esintiyi de biraz vererek
Tamam. Mesela ne gibi şeyler? Hı hı. I hı. A. Çok değişik, he he, he he. Çok hoşmuş. Evet, o retroyu hissettim retro havayı, vintage havayı hissettim gerçekten. Eee, peki, anladım peki bir taytta özel bir rengin var mı? Tercih ettiğin, uyabilecek her renk oluyor mu?
Kesinlikle kesinlikle. <chuckles> O şekilde kombinliyorum. I genelde siyah giyiyorum, çok fazla tayt giymiyorum artık, eskiden çok giyiyordum ama artık biraz beni, emm, nasıl derler tabiri caizse darlıyor. O kadar dar bir alt giymek <chuckles> artık yapamıyorum, yani. E, o yüzden 1 tane kurtarıcı, siyah 1 tane kenarda duruyor. Onun dışında aldıklarım genelde farklı renkte olanlar spor için olduğu için çok fazla kazakla kombinlemiyorum.
Hı hı. <chuckles> Anladım anladım. Evet. Hı hı. Imm, çok iyi anladım. Peki, sence herkesin, yani, bu tarz, eee, genel olarak tabii ki vardır dedik. Beraber de bunu değerlendirdik seninle. Ama olmayan insanlar da vardır bu tarz, eee, kombin yaparken işte kurtarıcı parçaları, ııı, her şeyle gidebilecek parçaları edinmek isteyip. E, acaba bunu ne yapsam, hani, ne alsam da her şeye uys uysa dedi diye düşünürken, eee, belki de, eee, bununla başa çıkamayan insanlar da vardır mutlaka ki. Onlara acaba bir şey bir fikir vermek istesen ne gibi bir fikir verirdin? Gardıropta böyle, ııı, vazgeçilmez parça ne olmalı sana göre?
Hımm. Anladım. Hı hı. Hı hı. Yani, şöyle buna zaten şu an sosyal medyada günlük hayatımızda çok fazla kullanılan kapsül dolap diye bir terim var aslında bundan bahsediyorlar. Yani, tabii şöyle hem minimalist bir dolaptan bahsediyoruz kapsül dolap derken hem de içindeki parçaların hepsinin birbirleriyle kombine bi kombinlenebildiği her türlü ortama ve, eee, mevsime uyarlanabilecek tarzda parçaların bulunduğu, eee, gardıroptan bahsetmiş oluyoruz aslında kapsül dolap derken.
Biraz açar mısın kapsül dola dolabı? Peki. Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Peki bu şey mi? Eee, mevcut gardırobun dışında, sürekli kullanacak şeylerin ayrıca bulunduğu ilave bir dolap olarak mı, eee, geçiyor?
Yok, hayır insanlar genelde kendi kıyafet dolaplarını kapsül dolaba çevirmeye çalışıyorlar. Mesela dediğin tarzda kişiler varsa, nereden başlayacağını bilmeyenler. Genelde bu terimde paylaşılan içeriklerden, eee, fikirler alarak yani nasıl kapsül dolap oluştururum gibi içeriklerden destek alarak, eee, kendi dolaplarını, memnun olmadıkları gardıroplarını bu tarzda bir dolaba evriltebiliyorlar. Aynen.
A, ha. Evet. Hı hı. Hı. Revize edebilirler. Ha ha. Anladım. Şimdi s eee, kapsül dolap, eee, terimi aslında doğru söylüyorsun şöyle düşündüm de yaygın bir terim olabilir. Eee, şöyle ki, mevcut dolabı kapsülleştirme gibi bir şey aslında söylediğin. Yani içerisindeki parçaları daha seyreltip, daha azaltıp minimalist dedin. Eee, ama bunların her birini çok amaçlı ürünlerden oluşturmaya çalışmak. İşte bir tane kıyafet diyelim 3 yıldır hiç giyilmemiş bir kıyafetin olmadığı bir dolap, doğru mu, katılır mısın buna?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet, kesinlikle doğru. Yani tabii ki de o miniminel minimalistlikten bir süre sonra çıkmak isteyen kişi çıkabilir. Ama nereden başlayacağını bilmeyen biri için, gardırobunu nasıl yapacağını bilmeyen bir insan için, başlangıç için, ne almalıyım düşüncesi olan insanlar için çok güzel fikir verici aslında bir, eee, akım diyebilirim.
Evet. Faydalı. Hı hı. Doğru. Şimdi, eee, gerçekten güzel bir fikir verdin bu akımla alakalı. Eee, mesela atıyorum tek bir, emm, ceketle hani kombinlenebilecek bir sürü belki pantolon veya işte tek renk birçok beyaz çorap, işte siyah çorap, kahverengi çorap birbirine hep yakın, eee, renklerin işte arkadaş olabildiği bir dolap gibi. Tabii ki burada şey de ol olmalı diye düşünüyorum. Hani işte casual'sa işte, eee, bir tarza sıkıştırılabilir mi kapsül bir dolap sence? Eee, örnek veriyorum çok şıkır şıkır da giyinebilir misin bu kapsül dolaptan? Yoksa çok spor, eee, bir günde, eee, giyinebilir misin? Her amaca, her ana hizmet edebilecek bir dolap mıdır sence?
Hı hı. Kesinlikle. Bence kesinlikle öyle, tabii ki burada kişinin biraz daha tarzı devreye girebiliyor. Yani örnek vermek gerekirse, bir restorana giderken payetli elbise giyen bir insan ya da payetli elbise giymeyi seven bir insan için tabii ki de yeterli kalmayacaktır. Ama en azından, eee, kapsül dolap oluşturdu ve işe gidecek, şık olması gerekiyor. Akşam kulübe gidecek. Hepsi için bir parça, bir kombin bulabilinecek bir dolap. Mesela bir ceket var. Çok basit ama çok kaliteli bir beyaz tişört var. Altında bir dar, bol fark etmez kişinin kendi şeyine göre tabii orada farklı şeyler de var. Eee, bir pantolon, altına da çok hafif topuklu bir bot ama eğer kışsa gibi. Aslında bu kombin gerçekten ofiste uy giymeye çok uygun bir kombin mesela, aynen öyle.
Hı hı. Hı hı. Doğru. Çok. Ha ha. Anlad Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Her yere uyabilir. <chuckles> Anladım. Şimdi son olarak, eee, kapsül dolap örneğini de verdin. Kendi s eee, star parçalarını da söyledin gardırobundaki. Emm, bunlardan diyelim siyah pantolonun veya bu kazağının kaybolduğunu bir an düşünsen. Hiç aslında düşünmeni istemezdim ama sormak istedim. Diyelim kayboldu, bir başına bir şey geldi veya, ııı, zarar gördü. Ne hissederdin? <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Yani şöyle, eee, zarar görmesi kısmında bir kere kazağın duygusal bir kısmı olduğu için, direkt, tabii ki de yaptırırdım. Eee, ama siyah pantolon için şöyle, ben tabii ki de bir örnek veriyorum. Fermuarı bozuldu ya da düğmesi çıktı diye gidip yeni pantolon almayı da doğru bulmuyorum. Yani bu bana biraz gereksiz tüketim geliyor.
Hı hı. Hı. Anladım. Neler yapı bu durumda? Ne yapıyorsun? Gidip tamir mi ettiriyorsun?
Evet, tamir ettiriyorum ya da yapabileceğim bir şeyse kendim yapmayı da deneyebilirim. Eee, ama dediğin gibi kaybolduğu durumda, hani, yapılabilecek bir şey yok. Siyah pantolonu yerine koyabilirim ama kazak için gerçekten çok üzülürüm çünkü, hani, duygusal bir şeyi var ve aynısını bulamam şu an.
Hımm, çok güzel. <chuckles> Evet. Gerçekten çok iyi anlıyorum. Aynı zamanda annen ve, eee, teyzen de bu, eee, kazak konusunda, yani, diğer aile üyeleri de üzülecektir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir simgesel bir şey galiba o. Hani, eee, birçok, eee, gününüze eşlik etmiş ailenin her birinin, eee, bütün üyelerinin, eee, kadınlarının daha doğrusu giydiği bir simge hâline gelmiş. Eee, gerçekten bu konuda anlıyorum seni, yani, duygusallık hissetmen gerçekten çok normal, eee, ama siyah pantolon diyelim kesimini aynı şekilde bulamadın, işte, kayboldu, bir şey oldu, eee, bu noktada benzer bir pantolon mu alırdın veya eski pantolonlarını belki daha böyle, emm, çok amaçlı kullanmaya mı çalışırdın? Bu durumda nasıl olur tavrın?
Kesinlikle. I hı. Kesinlikle. Hı hı. İii, öncelikle şunu söylemek istiyorum bu arada, yani, ben malına çok değer veren bir insanım. Hani, söylediğim kazak kaybolsa tabii ki de çok çok çok üzülürüm ama muhtemelen o siyah pantolon kaybolsa, aynısını alabilecek bile olsam bir içim bir cız eder muhtemelen. Çünkü, hani, kendi malına gerçekten değer veren biriyim. Onun haricinde bu siyah pantolonu tekrar bulamadığım senaryodan konuşmamız gerekirse, eee, şöyle yapıyorum, olabilecek başka en yakın renkleri, o dönemde kullanılan, koyu gri olabilir, füme olabilir, kahverengi olabilir. Bu arada ben bunu yaşayan bir insanım, yani, şu şekilde yaşıyorum. Eee, kaybetmek gibi bir yerden değil ama alırken böyle bir düşünme süreci veriyorum kendime. 1 hafta 10 gün neyse, gerçekten ihtiyacım var mı diye bakmak için ve bittiği senaryoda da bu tür yollara başvurmam gerekiyor.
Hımm. Hı hı. Anladım, ha he. Ha he, çok güzel. Evet, he hı. Hımm. Hı hı. Anladım. Öyle mi? Hı hı. Anladım. <chuckles> <chuckles> Çok iyi anladım. Özellikle, eee, konuşmamızda bu, eee, kapsül dolap örneği de güzeldi ve gardırobundaki, e e vazgeçilmez parçaları da paylaşmış oldun benimle m Belki başkaları da, eee, bu konuda sıkıntı çektiklerinde neler yapabileceklerini öğrenmiş oldular bu sayede. Eee, çok güzel bir sohbetti. Gerçekten, eee, bakış açın, hikâyen her şeyiyle kendini ortaya koydun. Çok teşekkür ederim bu bilgileri paylaştığın için benimle.
Umarım. Ben teşekkür ederim, umarım verdiğim bilgiler birilerine yardımcı olmuştur.
Umarım, umarım. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ederim, hoşça kal.
Baybay.